امم، بالضبط هي فكرة برضه إن هي آآ هي هي مش خطوا مش طلعنا السلم خطوة، خطوة صغيّرة، خطوة صغيّرة زي ما باقُول لَك كده الثقة اتبنت حاجة في حاجة يعني أنا شُفتها ادّيتها مثلًا صلاحية و وباشوفها هي هتستجيب للصلاحية دي إزاي؟ هتستغِلّها في صالِحها أو زي ما أنا موجِِّهاها والّا هت هتستغِلّ بقى إن هي موجودة معاها فت <tsk> يعني تقعد بقى تتفرّج خلاص لماما م سامحة لي آآ لأ، ده خلاص
فهمتِك. فهمتِك، والله يعني bravo عليكِ جدًا إنك بتحاولي إنك تيجي تدريجي كده بتحاولي إنك تربّي مثلًا طفلتِك أو طفلِك على فعلًا آآ حاجة آآ تحكّم على حاجة لقدّام مش بس إنك تكبّري دماغِك إنهم هادين وكلام من ده، حاجة جميلة جدًا. طَب خلّيني أخدِك بقى لنقطة يعني عن الموبايلات نروح مثلًا لشاشات. الشاشات برضه اللي بتبقى في الت في البيت اللي هي شاشة التليفزيون مثلًا، بقى في شاشات حديثة دلوقتي وبقى فيها برضه مرتبطة بالإنترنت، وبقى فيها للأسف برضه حاجات زي، اللي قُلتِ عليها بتبقى مش مُلائِمة، آآ زي مثلًا على ال في حاجات زي Netflix زي YouTube على ال على الشاشة أو كده. طَب بتتعاملي مع ده إزاي؟ ول ف في البيت بقى سايبة لهُم يفتحوها برضه والّا في تحكُّم برضه في الموضوع ده شوية؟
آآ أ لأ، بصراحة يعني أنا هو في كُلّ حاجة موجودة عندي، على الشاشة عادي وبيتعاملوا عادي، بس عاملة الpassword لكُل حاجة، آآ يعني كُل كُل application على الشاشة عاملة لُه password ما حدّش يعرف يدخُل، من غير أمّا يعرف الpassword فمؤخرًا ابني، عرف <laughs> آه، عرف الpasswords ده فعرِفُه عن طريق الصُدفة يعني ف فقُلت له على فكرة، أنا أ أنا قاصدة إنك تعرفه علشان أشوفك إذا كنت أنت م جدير بالثقة دي وهتبقى قاعد كده عارف إنك تتحكّم في نَفْسك، إن مش م عشان عارف الpassword وماما م مثلًا مشغولة فاتفرج براحتي، أنا هاعرف، إذا كنت هت أنت اتفرّجت على حاجة والّا، لأ، ف أ <laughs> استغلِتها ه آه.
آه، يعني فيه تحكُّم برضه. آه. والله فكرة حلوة أوي يعني إنِك قدرتِ تحوّلي آه استغلِّتِ ال ال النقطة مثلًا، إن هو عرِفها من غير ما تاخدي بالِك فاستغلتيها ك كتحدّي ليه، أو ك كنصيحة آآ إن أنتِ مثلًا أنتِ قاصدة تعرفي كذا، علشان عاوزة تعرفي أو عاوزة تدّي له نقطة، إنك أ ت سايبة له كذا فعلشان لو حاجة زي كده حصلت تاني م ي يفكّر ف 100 مرّة، قبل ما يعمِل حاجة وهو مفكّر إنِك مش عارفة. فهمتِك يعني الفكرة جميلة، فعلًا.
إمم، بالضبط <chuckles>
آآ يعني صراحةً
آآ يعني وأنا كمان مت ما م موصّلاَه على الموبايل. يعني أي حاجة لو فتحها على الشاشة، أنا بابقى شايفاها عندي على الموبايل، فهو عشان كده، بيفكّر ألف مَرّة امم.
آه، اتفضلي. إمم. كويس جدًا، إنك بتحاولي إنك تتحكمي برضه في في الشاشات ديّة ع لأن الإنترنت طبعًا، خلّى العالم كُلّه قرية صغيرة، فالأطفال بالذات طبعًا، بيحبّوا الفضول، عندهم إنهُم يعرفوا كُلّ حاجة من غير ما يبقى عندهم وعي وكده، فيعني صراحةً استفدت كتير أوي م من الكلام اللي قُلتِيه لي النهارده آآ حابِب إن أنا أشكُرِك كتير أوي عليه.
إمم